Nah kalau 1 kuliah atau 1 kampus okelah 1 circle ketika sama-sama lulus ini, Kakak, sama sahabat, Kakak itu, eee, pisah dalam arti peket misalnya pekerjaannya kah atau karena sama-sama perantauan mungkin beda kota kali itu itu gimana, Kak, masih tetap masih tetap berhubungan?
Mhm? Mhm. Mhm. Mhm. Oke, eee, kebetul kebetulan kebetulan sih, eee, saat ini itu, dia tinggalnya masih 1 kota nih sama aku jadi, setelah kita sama-sama lulus kuliah dia bareng, eee, cari kerja sama aku, di kota yang sama, eee, dan ternyata aku menikah dengan, eee, akamsi gitu kan, tapi dia saat ini belum menikah tapi dia masih, kerja di kota yang sama gitu sama aku. Cuman, emang untuk perusahaannya kita selalu beda, jadi kita nggak pernah kerja di perusahaan yang sama, gitu. Jadi iya waktu itu pernah kayak, eee, apa interview kerja bareng gitu tapi ternyata, eee, belum belum ini nih belum takdirnya kita untuk, eee, jadi 1 kantor gitu kan ya udah tapi selama kita sudah berada di dunia kerja, setiap ya mungkin, selama 3 bulan sekali lah, Kak, kita masih nyempetin untuk ketemu sih, gitu.
Mhm. Heeh. Oh, barengan. Mhm mhm. Mhm. Oh pada tempat oh, mhm. Betul. Mhm. Heeh. Oh, masih konsisten ya ketemu, Kak, mungkin karena 1 kota juga ya.
Masih. Masih dan kita punya rutinitas juga nih setiap, tanggal ulang tahun kita karena kita ulang tahunnya di bulan yang sama cuman tanggalnya aja yang beda, itu biasanya kita, eee, selalu ketemu, gitu.
Heeh. Oh. Oke. Mhm, seru banget sih seru.
<chuckles>
Jadi, Kakak, tuh walaupun memang, berbeda tempat kerjaan tetapi pada saat, eee, cari lowongan terus lulus bareng mung mungkin sering sering ini, ya apa kegiatan bareng-bareng lah sama-sama ngelamar kerjaan gitu. Itu memang, eee, takdirnya, Kakak, eee, bekerja di tempat yang berbeda dengan, sahabat Kakak itu. Nah Kakak punya ini nggak, eee
Mhm. Mhm. Mhm mhm. Benar. Betul se Apa tuh?
mmm, kalau sebela 11 tahun apa iya itu, temenan terus, Kak gitu, mungkin ada salah paham kah atau konflik-konflik, Kak gitu? Mungkin bisa diceritain mungkin konflik yang agak lumayan gitu, agak lumayan <chuckles>
Mhm. Mhm, <inhales> mmm, mhm oke oke, eee, kalau kalau konflik kita, aduh ini benar-benar, mulus banget neki nih, Kak, eee, perjalanan perjalanan persahabatan aku sama dia tuh benar-benar sangat mulus ya, jadi
Oh. Uh. Oh. Enggak enggak ada sama sekali gitu, misalnya berebutan pacar atau apa enggak ada? <laughs> Okay.
Iya iya aduh nggak sih, <laughs> nggak ada nggak ada konflik sama sekali, tapi kalau ujian bersama yang, eee, kita lewati bareng itu ada banget, gitu.
Mhm. Ujian apa nih maksud oh ujian hidup, kayak gimana tuh, Kakak? <chuckles> Mhm mhm.
Nah ujian hidup <chuckles> jadi, mmm, latar belakang ekonomi kita itu dari keluarga ya mirip-mirip lah, Kak, gitu dan, pada saat kuliah sih waktu itu, eee, itu ujian kita berdua mulai datang pada saat kuliah
Oke oke. Mhm mhm.